Ujú.
Y pasa por su tracto digestivo, ocurren unos cambios químicos en el grano de café que le dan un tono
Sí. Mm. Ya.
y unas características, un sabor mucho más suave, mucho más sutil, le quita el amargor a la semilla, ¿no? Después, claro, ya después cuando sale del tracto digestivo, hay unos trabajadores que van y recorren el campo y, bueno, y recogen el excremento. <laughs> Procesados, claro, y eso pasa, por supuesto, por un proceso de limpieza exhaustivo y y hasta lo lavan con agua caliente.
Okey. Ya. Ujú. Sí. Recogen los granos de café, digamos que procesados. <chuckles> Mi limpieza. Claro, imagínate.
Incluso ya cuando tú ves el grano de café limpio, antes de de de tostarlo y de colarlo, este, jamás te imaginarías que eso pudo provenir de ahí, ¿no? No tiene ni ningún aspecto raro ni ningún olor extraño, ¿no? Este, y más después de que lo lo tuestan y lo cuelan, bueno, ya eso es
Ujú. Sí. Ya, claro. Okey. Un éxtasis. <laughs>
<giggles> Totalmente. Además que es el café más caro del mundo en Sí, sí, sí, fuera de Indonesia, en en países desarrollados, como que si en Europa, en Norteamérica, cuando lo consigues, porque es muy difícil conseguirlo, cuesta hasta 1500 dólares el kilo.
Sí, sí, sí, totalmente. Ujú. Sí. Claro.